صحيح، صحيح. آآ
ص عارف القبول ده أهَم حاجة، أم يع
بالضبط، هو ده سر السعادة فعلًا، إن إن الشخص ملامح وِشّه كده وتعبيراته بت بتبسطك آآ، وبعدين إحن إحنا ربّنا سبحانه وتعالى خالقنا م بنحب ال ال ال الشخص الكويس، <tsk> الشخص اللي يفرّحك. يعني ح حضرتك ممكن تكت ت تنجذب لواحد كئيب؟ يعني صعبة أوي دي، إلّا بقى لو الشخص ده .toxic <laughs> أها.
آه بالضبط، آه، بالض تمام. مش ناقصة كئابة. لأ، بُص هو على حَسَب برضه الوقت، يعني إحنا بنتكلّم على وقت حروب، اقتصاد، آآ، كلّه زي الزفت حتى ال وإيه واللي مسافر، اللي مهاجر مش مبسوط واللي مش مهاجر بيحسده المهاجر، ويعني عايز أقول لك الدنيا م ما فيش بلد النهارده آآ، باستثناء الصين يعني آآ، استفادوا من الكوارث اللي إحنا عدّينا عليها يعني. ف ف فعايز أقول لك الف ال الد يعني أنت من مصر، أنا من جيل قديم، أنا من الجيل اللي هو كانت الناس بتروح تحضر فيلم نَكَد عشان تعيّط، دي كانت مص ما عندهمش ما عندهمش نكد، كانوا إيه، كان الناس الدنيا الحياة بسيطة، الفلوس متوفّرة آآ، ب بلاش كده، ده أنت باس الباسبور المصري ده كان من أقوى الباسبورات في العالم.
صحيح. اهم. صحيح. طبعًا. صحيح. اهم. صحيح. صح آه ت إمم. يا نها ما كانش في ما كانش في عياط أصلًا طبيعي موجود. صحيح. اهم. حصل فعلًا، دي حقيقة.
جواز السفر المصري ده كان يعني تحُط رجل على رجل وتخُش أي بلد.
آآ آآ، القاهرة كانت بتاخد أفضل أفضل مدينة في في في في في العالم أنا فاكر آه، آه، وأنضف، صحيح؟
أجمل مدينة آآ فرنسا كانت باريس، قالوا إحنا عايزين نخل يعني باريس كانت القدوة بتاعتها القاهرة. آآ
صحيح. داليدا داليدا داليدا ك كانت كانت عايشة في في في ش صحيح وداليدا داليدا ال حلوة يا بلدي.
عربيات الرش. داليدا كانت ساكنة جنبي. آآ يعني بالضبط آه. آه، آه، آه. هي كانت ساكنة في شارع اسمه آمم الخزندارة.
<clears throat> آه، هي كانت في شُبرا فعلًا، حضرتك أنا فاكر كنت قلُت لي إنّك من شُبرا. و وهي و <clears throat>

صحيح.
آآ، جِه السادات سابها تقريبًا بجنيه و20 قرش.
حلو مبارك سابها وهو ب ب5 باين.
ومبارك 30 سَنة بقى، يعني آآ، عايز أقول لك ع فضل يقل، يقل لغاية ما جِه آخر مثلًا 10 سِنين اتثبِّت شوية على 4 جنيه 30 قرش وبعد كده آآ، ابنه طلعت إشاعة إن هو عوّمه عدّى ال6 وبعدين نزل تاني ل5.90 وثبت برضه على 5.90.
7 تانية أيوه، اهم، بالضبط. حيح. صحيح وبعد كده قلت
لأ، أنت عندك بقى الربيع العربي إحنا ات رجعنا م ميتين سَنة ما خمس 1000 سَنة وَرا.
السواد العربي والله أنا ما باشوفوش ربيع عربي أساسًا، هو أكد كان مخطّط والله للأسف وإحنا ف إن إن إن إن انجرفنا وراه لكن الحمد لله، يعني الحمد لله، ما فيش
يعني الخريف العربي بقى تسمّيه يعني بُص، أنا مش عايز أقول نظرية المؤامرة، هو هو اللي حصل بالضبط الناس زهقت، و و وعلى فكرة اللي عملوا الثورة دي أنت لو تابعت الموضوع كلّهم ناس متعلِّمين، سيبك من اللي اسمه إيه ده بتاع شركة أوراكل آآ، اللهبل ده اللي كان عامل ده ما هو إلّا كان وسيط، لكن اللي كان هو آه، وائل غُنيم اللي هو بيطلع تحس إن هو ضارب حاجة، آه.
صحيح. وائل وائل غنيم؟ اهم. بيشرب بتاعه د بس هو اتضبط دلوقتي طلع قال: "أنا تُبت إلى الله،" وخلاص ومش عارف إيه وطبعا كلّه في الfake يعني.
ما هو ده يبيّن إنه هو <laughs> يعني لأ، هو هو هو قال كلام غريب يعني، بس بس بعيدًا عن ده، يعني أنت لو تشوف الناس يا رجل ده في برنامج talk show أمريكا كان استضاف بنت خرّيجة جامعة أمريكية كانت واقفة مع المتظاهرين، لأ، الموضوع كان كلّه مُتعلّمين، هي بس المشكلة اللي حصلت مين كان البديل، يعني أنتم بتعملوا ثورة
اهم، إحنا حفظنا. أها. إمم. طبعًا. إحنا نزلنا والله، أنا أنا كنت معاهم مش هاكذب، أنا كنت في ألفين وعشرة وكُنّا في وِسط الميدان وبتاع، ولكن يعني أنا ب
بالضبط يعني يكفي جدًا إن أنت ت تبُص تلاقي البلد راحت للإخوان، والإخوان أنت عارف يعني يعني يكفي جدًا إن يبقى رئيس البلد تحت إيد المُرشد بتاعهه.
صحيح. لأ، و بالض ود اهم. بالضبط، آه، كان كان كان الله يرحمه يعني إيه، كان للأسف لا حول له ولا قوة وليس له رأي وكان ضحيّة للأسف، الله يرحمه بقى.
يعني دي حاجة كانت تحرق الدم يعني. آه بالضبط. آآ لأ بُص، أنا مش معتبره ضحيّة لأن هو عارف إن هو منظر، هو عارف إن هو مش هيكسب أساسًا الانتخابات لوحده.
هو بس ما أعتقدش إن هو كان يتوقّع السيناريو يسوء للدرجة دي وإن هم الأمرك ال ال الإخوان يغضروا بيه بكده، ما أعتقدش
لأ، يا راجل غ غدروا بيه، لأ هم هم
آه، آآ ده صعبة، صعبة، هو هو هو للأسف ال ال الضربة جات م مش مش من ال من ال مش من الطرف المعاكس أو الانقلاب أو من السيسي أو أيًا كان لأ، الترب الضربة جات من الإخوان نَفْسه مش <chuckles> أنت فاهم، هم هم اللي ودّوه في داهية.
لا، لا، لأ، إزاي؟ أنا يعني بُص، أنا مش عايز أقاوحك في حاجة أنا مش يمكن مش فاهم، بس اللي أنا عارفه لأ الناس كلّها طلعت ضدهم، آآ، يا عم ابتدوا يأخونوا البلد، ابتدوا يأخونوا البلد.
أها. أيوه لأ، أنا أنا فاهم. ما هو بسبب غباء الإخوان.
يا يا رجل يعني أنت عايز تقنعني إن الإخوان أغبيه وهو ما كانش غبي! آآ، oil to mix وdriver بيروح السجن لمّا بيكون drunk و يا رجل، يا رجل! يا رجل ده ده إحنا ساعدنا المصريين فاكر إحنا كنا بنترّيق على مين؟
اهم. أنا بصراحة يعني ما هو غ ما هو ما قُلت لك هو هو مش غبي هو <tsk> آآ أها.